ใช่ค่ะ ก็ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตับ ใช่ ซึ่งตรงนี้ ก็จะตัดไปเลย ก็จะมีแต่เนื้อหมู ค่ะ
อ๋อ โอเค ไต ตับ ไส้ ตับ แล้วก็หนังหมู มันหมูไม่เอา โอเค <chuckles> โอเค <chuckles>
หนังหมูก็ไม่เอาค่ะ มา <chuckles> หนังหมูก็ไม่เอา ก็คือ ก็ ก็จะเหลือแต่เนื้อ คราวนี้พอไปที่ ใช่ค่ะ พอไปที่ผัก ปกติแล้วผักแต่ละที่ ก็แต่ละร้านเขาไม่เหมือนกัน ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ก็ทาง ทางบ้านนี้ ก็จะเป็นแบบว่าหอมแดง แต่ห้ามใส่เยอะ
เนื้อล้วนเลย เออ เป็นไงบ้างคะ? ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ โอเค หอมแดงได้แต่ไม่เยอะ โอเค หอมแดง แล้วเขาจะมีอะไรอีกนะ มีต้นหอม ต้นหอมด้วยนะ ต้นหอมก็ไม่เอา
ใช่ค่ะ ต้นหอมไม่เอาค่ะ ต้นหอมไม่เอาค่ะ ผักชีฝรั่งไม่เอาค่ะ
โอ เค อา โอเคค่ะ เอ่อ มีอะ มีอะไรอีกนะ ข้าวคั่ว มีข้าวคั่ว เออ อ๋อ โอเค ข้าวคั่วใส่ได้ อืม อ่า อันนี้สงสัยนิดหนึ่ง เอ๊ะ ทำไมคือตระกูล ตระกูลหอม มัน หอมกับ หัวหอมมันก็คล้าย ๆ กันทำไมแบบ ถึงแบบ เอ๊ะ ทำไมใส่แต่หัวหอมไม่ใส่ต้นหอม อันนี้คือแบบ มันมี มันมีความ สาเหตุอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ที่แบบ เฮ้ย ฉันไม่กิน ฉันไม่กินต้นหอม อะไรอย่างเงี้ย?
ก็คือ ก็คือ ก็คือในนั้น ใน ข้าวคั่วใส่ได้ค่ะ ข้าวคั่วใส่ได้ ใช่ค่ะ ก็ ก็จะเป็น เป็น ค่ะ ได้ค่ะ ค่ะ คือ คือเหมือนกับว่า เหมือนกับว่า ทางคุณแฟนเขาบอกว่า มันมีความเหม็นเขียวมากกว่าหอมแดงอะค่ะ เขาให้เหตุผลแบบนี้
อ๋อ โอเค อา ได้ <chuckles>
ใช่ค่ะ แต่ว่าส่วน ส่วน ส่วนตัวทางเรากิน ใช่ไหมคะ ก็จะแยกออกมาเติมทีหลังเอาเอง เหมือน เหมือนใส่ ใส่ในจานแยกเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ โอเค

ค่ะ คือเท่าที่ เท่าที่ทำมานะคะ ก็มี มีใส่แหนมกับใส่หอมแดง หอมแดงกลับมาอีกแล้ว <chuckles> หอมแดงอีกแล้ว ก็ ก็ ก็น่าจะชอบแหละ บ้านนี้คิดว่า น่าจะชอบอะค่ะ เท่าที่ เท่าที่เล่ามารู้สึกว่า เริ่มรู้สึกแล้ว สงสัยจะชอบหอมแดง <chuckles>
ค่ะ หอม แดงอีกแล้ว หอมแดง หอมแดงมีทุกเมนู <laughs> ใช่ไหมคะ? ใช่ เนี่ย สาม สาม 3 เมนูมีแต่หอมแดงทั้งนั้นเลยอะ <chuckles>
ใช่ค่ะ เพราะว่า พอ พอเหมือนหอมแดงอะ พอมันสุกแล้วอะค่ะ มันหวาน แล้วมันเข้ากับไข่เจียวมากเลย ซึ่ง ซึ่งที่จริงอันเนี้ยสูตรเนี้ยเป็นตั้งแต่ตอนที่แบบว่าคุณแม่เคยทำให้ตอน ตอนเด็ก ๆ เลยอะค่ะ
อืม อืม ค่ะ อืม เนาะ มันเป็นอะไรที่กินแล้วก็อิ่ม แล้วก็นึกถึง นึกถึง คุณ แม่ นึกถึงรสมือของคุณแม่ด้วยไหมคะ?
อืม ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วก็คิดว่า ที่คุณแม่จงใจใส่หอมแดงไปอาจจะเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารด้วยก็ได้ เพราะว่าแค่ไข่มันก็ได้โปรตีนอย่างเดียว อะไรอย่างงี้
อา ใช่ เพราะมันก็มีประโยชน์ อืม อืม
ใช่ ก็ ก็จะเป็นเมนูไข่อะค่ะที่แบบว่า ถ้าเร่งด่วนจริง ๆ
บางบ้านนะคะ เมนูไข่เจียวเนี่ย เขาก็จะทานกับซอส นู่นนี่นั่นอะเนาะ ไม่แน่ใจบ้านนี้ทาน ทานไข่เจียวแบบอย่างเดียวไหมคะ? หรือว่าแบบทานกับซอสด้วย มีผักเคียง มีอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ อืม ก็ถ้าเป็นเรื่องซอส ปกติถ้าเป็นส่วนตัวของเรา เราจะชอบเป็นซอสพริกกับซอสมะเขือเทศผสมกันน่ะค่ะ
อืม แล้ว ม
เหมือน เหมือนเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ ตัดกัน แต่ถ้าทางคุณแฟนเนี่ย อาจจะพิเศษหน่อย ที่บ้านมีซอสพิซซาอยู่อะค่ะ เขากินกับซอสพิซซา
อา ค่ะ เป็นยังไงคะ? ก็คานไข่เจียวที่ใส่หอมแดง กับซอสพิซซา อืม น่าลองนะคะเนี่ย เดี๋ยวสงสัยจะต้อง <laughs> เอา เมนูนี้กลับ ไปลองกินดูแล้ว ล่ะค่ะ เออ
ใช่ค่ะ ก็ ก็ ค่ะ ใช่ค่ะ ลอง ลองดูก็ได้นะคะ อาจจะได้เปิดโลกแห่งรสชาติใหม่ก็ได้ เพราะว่าก็ อืม มองแฟนเราก็ เข้ากันเหรอ? เขาบอก "อร่อยดีนะ" อะไรอย่างเงี้ยแต่
เออ ใช่ ใช่ไหมคะ? คุณแฟน คุณแฟนก็ชอบทาน ทานคู่กันเป็นประจำเลยใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ เซาะ อ้าว ใช่ ใช่ค่ะ ต้องซื้อซอสพิซซา กิโลหนึ่งติดบ้านเลยอะค่ะที่เป็นถุงใหญ่ ๆ
เออ เฮ้ย โอ้โฮ วันนี้ก็คือ ได้ ได้ ได้เกร็ด เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องสูตรใหม่มาแล้ว 1 สูตร โอ้ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะ คะ แล้วคุยสนุกมาก ๆ เลยค่ะ แล้วเดี๋ยวไว้วันหลังมาคุยกันอีกนะคะ สวัสดีค่ะ
ใช่ ค่ะ อือ ค่ะ ยินดีค่ะ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

ได้เลยค่ะ ก็คือหลัก ๆ ก็คือ คือก็เหมือนทั่ว ๆ ไปเหมือนกันนะคะ ก็คือมีใส่น้ำปลา น้ำมะนาว แล้วก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปด้วย
อืม ค่ะ อ๋อ
ค่ะ แล้วก็ใส่เป็นพริกป่น ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ใส่เป็นพริกป่น หรือว่าถ้าอันนี้ก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือหอมแดง อันนี้คือให้เลือกตามชอบอะค่ะ ถ้าเป็นหอมแดงแนะนำให้เป็นหอมแดงเล็กอะค่ะ
เพื่อเพิ่มรสชาติให้มันนัว ๆ ใช่ไหมคะ? อันนี้เป็น คือโดยปรลกติแล้ว ข้าวคั่วเขาใส่หอมแดงไหมคะ? อันนี้น่าจะเป็นสูตรลับเฉพาะของบ้านนี้ไหมคะ? เพราะว่าโดยทั่วไปตามท้องตลาดก็ไม่เคยเห็นใส่หอมแดง
ที่มัน ค่ะ ค่ะ ก็น่าจะเป็นสูตรทางบ้าน ม มั้งคะ ก็ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะค่ะ แต่ทางบ้านรู้สึกว่า การที่มีหอมแดงเข้าไปด้วย แล้วตอนที่เรากินปลาเข้าไปอะ เหมือนมันช่วย มันชูรสขึ้นมา แล้วก็เหมือนบางทีมันก็ มันอาจจะมีกลิ่นคาวที่หลงเหลืออยู่นิด ๆ ก็ช่วยดับได้ดีเลยค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เหมือนโอเคเลย
มันชู ชูรส อืม มันก็จะกลายไปกลบใช่ไหมคะ? เออ อันนี้ก็เป็นเทคนิค เทคนิคการปรุงอย่างหนึ่งนะคะ โอเค แล้ว แล้วแบบนี้คือเหมือนกับว่า เวลา คือตอนเย็นอะเข้าใจว่า หลาย ๆ บ้านเนี่ย เขาก็คือเหมือนกับว่า กลับบ้าน ก หมายถึงว่าทำงานนอกบ้าน กลับบ้านมาก็อยากจะมีแบบเหมือนกับอยากจะกินข้าว หิวข้าว อยากกินเลยอะไรเลย เงี้ย พอจะมีเมนูที่แบบเมนูเร่งด่วน ทำได้แบบว่าเร็ว ๆ ไม่เกิน 5 นาที 10 นาที แบบนี้ไหมคะ? เพราะว่าอย่างปลาอะไร อย่างลาบ อะไรอย่างเงี้ย ก็เข้าใจว่ามันมีขั้นตอนเยอะแยะ อาจจะใช้เวลานาน อยากจะรู้ว่ามื้อเย็นของคุณในเวลาที่มันเร่งด่วนอะค่ะ แบบสมมุติเรากลับ เรากลับมาถึงบ้านแล้วอยากกินไว ๆ อย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นเมนูอะไรอะคะ?
ใช่ ใช่เลยค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ ค่ะ ค่ะ ก็เอาจริง ๆ ก็เป็นเมนูที่ง่าย เหมือนกันนะคะ ก็คือไข่เจียว แล้วบ้านนี้ ใช่ค่ะ แต่ ไข่เจียว แล้วก็ใส่ ใช่ค่ะ คิดว่ามันเป็นวัตถุดิบที่ยังไงก็มีติดบ้านอะค่ะ แล้วราคาก็ไม่ได้แพง ก็คืออย่างน้อย ถ้าฝนตกแดดออก แล้วไม่อยากออกนอกบ้านไปซื้อกับข้าว เราก็ยังมีไข่ จะทำไข่ต้ม ไข่คน ไข่เจียว อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ แต่ถ้าทางที่บ้านทำบ่อยอะ ก็จะมี มีไข่เจียว ไข่เจียว ใช่ค่ะ ไข่เจียวกับไข่ ไข่คนซีอิ๊วค่ะ
โอ๊ย ไข่ ไข่ ไข่เจียวเนาะ อืม ใช่ มันเป็นเมนูสามัญประจำบ้านเลยใช่ไหมคะ? ไม่ติดบ้าน อืม อืม ค่ะ อา เป็นเมนูอะไรคะ? ไข่อะไรคะ? ไข่เจียวใช่ไหมคะ? ไข่เจียว

จริง ๆ แล้วมันก็ดูมีความแบบเหมือนกับประนีประนอมอยู่เนาะ อา โอเค ได้ทำลาบใส่ต้นหอมได้ แต่ว่าไม่ได้ใส่รวมไปในเหมือนกับหม้อ หม้อที่คุณแฟนกินด้วยเนาะ เราก็ เอ๊ย เอามาใส่ทีหลังเอง อะไรอย่างเงี้ย เอ๊ย เออ มันก็ดูผสมผสานกันอย่างลงตัวได้ดีนะคะ โอเค วัตถดุ แล้วมันมีเทคนิคอะไรพิเศษไหมคะ อย่างแบบ สมมุติว่าบางคนเขาก็อาจจะมีใส่แบบเหมือนกับเครื่องปรุงที่มันเป็นแบบ เป็นเทคนิคพิเศษของเขา อะไรอย่างเงี้ย ตรง อ บ้านนี้ไม่แน่ใจ เป็นยังไงบ้างอะคะ?
ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ก็ทางบ้านนี้ก็คือ เอาจริง ๆ ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอะค่ะ ก็คือเป็นปกติเลย ก็จะซื้อผงปรุงรสลาบที่มันสำเร็จรูปแล้วนะคะ แต่ว่าก็จะ มาเพิ่มในส่วนของความเปรี้ยว ความเค็ม ความหวาน อะไรอย่างงั้นน่ะค่ะ แต่ว่าที่จะพิเศษก็คือ อย่างปกติแล้วเนี่ย ลาบเขา ตัวน้ำในลาบอะค่ะ เขาจะแค่พอขลุกขลิกใช่ไหมคะ แต่ทางบ้านเนี้ยค่ะก็จะเหมือน เหมือนต้มเลยอะค่ะ
อา โอเค อืม ค่ะ เป็นยังไงคะ? เหมือนต้มเหรอ คะ? <laughs>
ใช่ค่ะ คือ คือตอนที่ลวกหมูเนี่ย ก็คือจะเก็บน้ำที่ลวกหมูไว้ก่อน แล้วตอนที่ ตอนที่มา ใช่ค่ะ ก็คือแยกไว้ก่อน ห้ามทิ้งเด็ดขาด แล้วก็ตอนที่เอามาคลุกกับเครื่องปรุงต่าง ๆ ตอนที่จะเป็นลาบแล้วอะค่ะ ก็จะค่อย ๆ เติมน้ำเข้าไปเพื่อให้มันเหมือน เขาเรียกว่าอะไร เหมือนให้มันกลมกล่อมขึ้นอะค่ะ เพราะว่าทางคุณแฟนเขาชอบ เขาชอบกินน้ำ กินน้ำซดน้ำอะไร ใช่ค่ะ ก็เลย ก็เลยเหมือนเป็นซุปลาบหมู
ไว้ โอเค น้ำสต๊อกไว้ก่อน โอเค <chuckles> อา ค่ะ ใช่ ซดน้ำ อย่างงี้ ใช่ไหมคะ อ๋อ โอเค? ซุป ลาบวัว เอ๊ะ นี่มันเมนูใหม่ ใช่ไหมคะ? <chuckles>
ใช่ ใช่ค่ะ ไม่ว่าเมนูอะไรก็ตามนะคะ ที่จะเป็น ที่จะเป็นเหมือน เหมือนน้ำขลุกขลิกอะ บ้านเนี้ยจะเป็นซุปหมดเลย
ก็จะ ก็จะกลายเป็นแนวซุปหมดเลย ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ๆ